Khá là đặc trưng, giống như sau này mình thấy là giống như kiểu ở Việt Nam nó cũng thịnh cái món, ơ, mắm mực mực á, hồi xưa thì mọi người sẽ không có biết nhiều đâu. Với lại cái món mắm, cái con gì mà, cái con gì nè mà nó có cái, ơm, nó có giống như kiểu nó như một cái con bọ ấy, mình quên mất tên nó rồi, nó như một con bọ vậy đó. Và mình ờ, cà cuống, hông phải, hông phải, <tsk> nó cũng gần gần giống như con cà cuống, mình chỉ ăn được cái cái que, cái chân của nó thôi, còn cái thân của nó là mình cạp miếng, nhưng mình phải bỏ ra, tại vì nó có cái giống như kiểu là cái, ơm, nó giống như cái nan mực vậy đó, mình hông có nhai được.
Ừm. Đúng, nhưng mà Ừm. Ừm. Cả cuống, phải hông? Ờ. Ờ. À. Ừm. Cà cuống. Ủa, nhưng mà nó ở ở biển phải hông?
Mình nhớ là cái món này là nó xuất phát ở Hà Tiên á, Hà Tiên, Kiên Giang hay là, ờ ừ.
À, coi chừng là con cà cuống đó.
Ừm, cũng có thể là con cà cuống nhưng mình nhớ là nó có một cái tên gì gì đó mắm <tsk> mắm, a, mắm cà gì đó mình quên mất tiêu mà hổng phải là cà cuống đâu, ờ
Ừm. À. Ờ, có khi là cái con đó đó, mình nhưng mà hổng phải là nó con mắm hay sao ấy, nhưng mà cái con đó là mọi người nói là sẽ có một người ăn, a, một số người ăn hay bị dị ứng hoặc là có cái mùi hôi đặc trưng, ăn hổng được, hoặc là à, ừm.
Ừm. Ừm. Ồ, ồ, cũng hợp lý, tại đúng thiệt là con này hổng phải ai ăn cũng thích. <laughs>
Ừm, v nhưng mà nó ăn giòn phải hông?
Ừm, đúng rồi, ăn giòn, tươi lắm, nó như, kiểu, là mình nhai cái cái mấy cái chân của nó mình ăn á, nó giống, kiểu, mình đang nhai mấy cái, ơ, như là dưa, ơm, dưa, ơ, dưa bón vậy đó, dưa món, dưa món, ừ, cái món dưa món á, đó, giống như cái dưa mà làm từ đu đủ đó. Ừm, chắc là nó. Ừm, đó.
À. Dưa chua hay dưa kiệu đồ, phải hông? Đó, thì thì chắc nó là nó rồi đó, ê, mình biết con đó rồi. Tại vì cái, a, cái cái món đó thì bạn mình cũng là dân Kiên Giang, bạn mình cũng nói là đã ăn thử rồi và dị ứng và không bao giờ muốn ăn nữa, tại cái mùi nó hôi lắm, ờ. Ờ, nhưng mà, ừm, những người mà ăn được á, thì d lại giống như sầu riêng vậy đó, những người ăn được cực kỳ ngon, phải hông?
Ừm. Ồ, ồ, mình có thể hiểu được phần nào đó, ừm. Trời ơi, rất ghiền ghiền nha, đó. Ừm.
Ờ, thì, à, nếu mà có cơ hội thì mình cũng muốn thử cái món đó, bạn có thử cái món đó chưa?
Đó. Thực ra là mình cũng đã ăn một lần, mình cảm thấy nó s cực kỳ ngon luôn nha, ờ, chắc là do mình cũng quen ăn mắm hay là ăn mấy cái loại mà nó lạ lạ, nó có mùi lạ lạ ấy, cho nên là mình cảm thấy nó cực kỳ ngon, ừm. Mình cũng ăn với lại, ơ, luộc rồi bún nè, ừm. Trời ơi, nãy giờ tụi mình nói với nhau tụi mình khám phá ra nhiều cái món ăn gia đình mà kỷ niệm của tụi mình mà, kiểu, rất là đặc biệt luôn á.
Ừm. À, cực kỳ ngon hả? Đúng rồi. Ôi, nghe làm mình cũng muốn thử quá. Ừm. Đúng rồi, khá là lạ, đâu phải ai cũng biết đâu, phải hông?
Ừm. Chính xác. Ồ! Cảm ơn bạn đã chia sẻ nha!
Rồi, OK, cảm ơn bạn. OK, cảm ơn bạn vì, à, những cái chia sẻ, những cái món ăn đặc biệt cho mình ha, thì hy vọng là trong tương lai chúng ta có cơ hội là thưởng thức cùng nhau ha.
Ừm. Ừm, bye bye bạn.
Chào bạn nha.